Oo, sabi ano, grabe.
Hindi, hmm, mm. Alam mo pa para sa'kin kahit sa simpleng, ah, paraan simpleng bagay p'wede nating gawan ng ano yun, eh, para makatulong sa kalikasan tulad ng paglilinis, pagtapon ng maayos ng mga basura, pagse-segregate ng tamang, ah, paggawa ng compost pit, 'di ba? Simpleng ganun lang.
Yan yung m Mm. Eh, baka mai-suggest mm, oo, totoo yan, oo. Mm. Oo, may ano diyan, eh, may ano yang mga scientist diyan, eh, ewan ko yung para daw makaiwas, 'tsaka yung sa global warming daw ap mga 2030 daw kailangan mabawasan daw yung ano.
Oo, yung global warming naman kasi
Eh, kung hindi daw mapi-prevention yun, kung hindi daw mapi-prevent kasi pagdating daw ng 2030 yung global warming gagrabe daw. So, parang meron silang solusyon diyan hindi ko na matandaan kasi yun, eh. Ah, parang may gusto silang bawasan sa ano yung paggamit ng, eh, yung makatulong na, yung matutulong natin diyan yung pagpatay-patay ng ilaw, yung mga hindi ginagamit na kuryente.
Oo. Oo, Ang global warming kasi oo. Mm. Mm, tama lalo na 'pag hindi ka mm. Simpleng mga, simpleng ganun makakatulong na tayo sa pagsalba ng kalikasan natin, sa ecosystem, 'di ba?
Oo. 'tsaka yung pagsiga, 'di ba? Pag siga-siga kung, meron pa ba sa inyo nagsisiga?
Oo sa, ah, ang alam ko kasi yung mga plastik hindi naman talaga dapat, ah, sinisiga, 'di ba? Ah, yung mga tuyong dahon lang naman ang kailangan, eh. Oo, ang dapat natin
Oo. Hmm, wala naman, ah, binawal na yun binawal na yun, eh. Pero meron pa rin, <scoffs> meron pa rin akong nakikitang ano, nagsisiga dito sa amin, dito na matandaan naman na yung nagsisiga, kaya hayaan mo na walang magag
Meron kasing mga, meron kasi talagang mga pasaway na tao ngayon kahit hindi natin
Hmm, na hindi nila ala hindi kasi nila alam yung ano, eh, yung p'wedeng dulot.
Oo, kahit naman kahit naman nakikita nil na nila yung, um, ka kalalabasan ng ginagawa nila patuloy pa rin nilang ginagawa yun, 'di ba? Imbes na gumawa sila ng tama ginagawa pa rin nila yung mga mali.
Oo. Mm. Kaya nga.
Imbes makatulong sila na maisalba yung kalikasan ma maisalba ang bawat isa.
Yeah, at saka yung, oh, oh, yan yung kali ayan ano yung kalikasan ayan, ayan sabihin na natin isa pa yung giyera-giyera na yan nakakaano din yan, may epekto din yan sa mundo yung mga nangyayari ngayon mga giyera na yan.
Oo, isa din yan.

Oo, oo nga.
Bukod dun, tapon dun, eh, di, ah, hindi natin nailalagay mabuti 'yung mga basurahan natin sa tamang lagayan ng basurahan. Oo 'yung mga, kaya nga 'yung nakakalungkot.
Kung saan kung saan-saan nga tinatapon, eh. Kung saan-saan na nga tinatapon. Kahit 'yung mga ano 'yung, mga ga mga diaper ng mga bata, hindi na hindi nila ano, saka sana magkaroon ng ano yung gobyerno 'no, kada barangay, kada lugar, meron silang a program para mag-recy mag-recycle.
Mm. Mm. Hmm. Oo, may mga, eh, eh, depende kasi ngayon, oo. May mga programs sila, 'yung kung mga pamilyar ka sa TUPAD, AKAP, 'yung mga ganun.
Mm. Eh, kasi naman ang TUPAD kasi, sa hindi ko naman inaano yung pangit na ganun.
Hindi alam, medyo downside din 'yan 'yung TUPAD di ko din ano 'yan, medyo pangit 'yung may negative ano nga diyan, eh, binabash nga 'yan, eh.
O, mm, kasi parang Oo, kasi meron nga akong nakita, kailangan nilang magkalat muna tas bibidyuhan kunyari naglinis sila.
Ay oo nakita ko yan, ah, sa social media nakita ko post na 'yan, grabe ano, oo.
Oo, 'di ba? Saka parang pera lang ang habol nila dun sa TUPAD, eh.
Eh, ayan, eh, sabihin na natin halos naman lahat, eh, alangan namang di ba ganun ang habol dun, eh, eh, siyempre sino ba namang gusto, 10,000 ba, 5K isang linggo?
Oo nga, magkano ba 'yun um, five K?
Oh 'di ba? 5K yata isang linggo, ay ano ilang 10 days daw yata, ha? Ay six K ba?
Ah six K, 6K daw 'yon, eh, six K, oo.